Evito, di ritornare a quegli standard, però sì, sono un ciccione nel g nel corpo di un ragazzo fit, però sono un ciccione. Cioè, dentro di me proprio ho l'anima da ciccione proprio
Mh-mh. <chuckles> <chuckles> Anch'io, eh, ma il bello è che veramente io, vera non stessi a dieta, non mi allenassi come come una folle, eh, penso che sarei minimo sugli 80 kg per 1,60 m, sono sincera. Eh, no, lo sarei. No no no, lo sarei. Ma tu credimi, cioè io vedo magari le mie cugine, che hanno comunque la mia stessa corporatura ma non si allenano e non fanno dieta, sono sono belle in forma. <laughs> Quindi quindi io veramente non non mi tenessi sarei un bel cinghialotto, nulla da dire. Ma perché, oh, a me piace mangiare è più forte di me. Il carboidrato, poi il carboidrato vado matta.
No 80 delle tanti ta Ah-ah. Beh cer <chuckles> <chuckles> Hai questa carboidratofilia che ti perseguita. Strano, ah, perché comunque poi tipo, specialmente al nord con il carboidrato siete un po' scettici.
Sì, sì. Mamma mia, i io Ma di ma in realtà, eh, uno io ehm, abito n nelle Langhe, no non so se hai mai sentito parlarne, okay, e qua, ehm, c'è tanto comunque i t eh, pasta, tipo pasta fatta in casa, tipo i tajarin vanno un casino qua. Quindi, pasta ce n'è, però ovviamente
Ah okay, sì, sì, certo certo, sì, sì. Sì sì sì sì. No, sì, grazie ad Alessandro Borghese un po' la cucina regionale l'abbiamo conosciuta di tutta Italia.
<chuckles> Ah sì, anch'io lo guardo ogni tanto. Ehm, però ti dico e al Sud ehm, ma non lo so cosa dirti, cosa c'è di diverso, è che forse si mangia proprio obiettivamente molto di più, nel senso io quando quan eh.
Eh sì, capito, ch cioè hai s hai tirato fuori un bel <chuckles> una bella piaga sociale, cioè, oggettivamente poi il problema è sempre, ehm, la dose, no, che fa il veleno. Eh beh, calcola poi tipo cioè la gente, fondamentalmente, mhmmm vive per mangiare, cioè, o ehm invisi
Esatto, esatto. Eh sì. Ma ma anche allora, ma sono anche abitudini, secondo me va anche tantissimo da regione a regione. Perché, perché io lo capisco perché appunto vivo in Piemonte, però vado spesso in vacanza in Sicilia, in Calabria, dove ho la casa <smacks lips> e e quan tu tutte e 2 sia in Calabria che in Sicilia.
Mh-mh. Okay. In Sicilia o in Calabria hai la casa? Ua! Ua. E in Sicilia dove?